Ähm, hm, wahrscheinlich so um 1900? Weiß nicht.
Ne, nicht bis in die 1950er.
Ach du meine Güte. Ja, das ist ja heftig.
Ja, genau. Und dann dann ja, und dann denk mal, du lebst in so 'ner Brühe und und da ist es ist es leicht, sich 'ne Entzündung her zu, äh Und mit einer Entzündung kannst du sterben. Also, auch wenn's Zahnentzündung ist, irgendwas.
Ja. Ja, na sicher. Ja, natürlich. Mhm, egal welche. Also, Antibiotika ist auch 'ne gute Erfindung, also, na ja
Oh Mann.
wenn man's nicht übertreibt, ne, oder wenn man, äh ne, also, wenn es nicht notwendig ist, Antibiotika zu nehmen, macht ja keinen Sinn. Aber dass es erfunden wurde oder dass jemand das rausgefunden hat, ne? Auch mit dem Penicillin, ne, das war ja irgendwie auch nur Zufall, dass dass der das rausgefunden hat, aber das hat na hilft natürlich viel, ne?
Ja. Mhm. Ja, also, da ohne das könnte ich mir überhaupt nicht also, ich glaube, ich wäre nicht so alt geworden, wenn es nicht Antibiotika gegeben hätte.
Ja, oder generell Medizin wahrscheinlich, ne? Also, es sind ja jetzt, ähm
Genau. Ja. Und darum, weißt du früher war auch so in den 1880ern, was so 'ne 1860 bis 1880/90, was so 'ne, ähm, Zeitperiode ist, die ich, äh die mich sehr fasziniert. Damals haben Leute ja auch nur so bis um die, hm, 40 gelebt, vielleicht 50. Ja. Ne. Und im Mittelalter, hör mal zu im Mittelalter war's nur bis bis so 28 oder so.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ne, aber wenn man's <chuckles> da wären wir jetzt schon nicht mehr da. <chuckles> Aber es Mhm. Ja, ist ja Wahnsinn, oder?
<sighs> Kannst du dir das vorstellen? Da da musst du ja schon mit 12 Kinder haben, u
Wa Ne? Na natürlich, weil sonst geht's ja nicht. Also, sonst würde sich die Menschheit ja nicht wäre sie nicht mehr da.
Genau, genau. Und dann auch mit 10 äh, mit 10 anfangen zu arbeiten, weißt du?
Ja, ja. Aber es ist ja dann auch interessant, wenn man so dann drüber nachdenkt, dass zum Beispiel jetzt dann durch die Erfindung der Antibabypille das sich ja auch dann verändert hat, ähm, dieses so früh Kinder kriegen. Man kriegt jetzt später Kinder, weil andere Sachen halt, äh, in unserer Welt wichtiger geworden sind oder, ähm, ja, weil man erst mal
<sighs> Mhm.
sich selbst findet oder w wie auch immer, ne? Also, es ist nicht mehr so notwendig so zu leben wie im Mittelalter. Wobei das auch spannend ist, sich das mal anzugucken. Also, w manche Erfindungen wurden ja, äh, dann abgelöst durch andere Erfindungen, ne? Also, ich meine, es ist ja schon spannend, wie jetzt zum Beispiel dann Fahrzeuge, ne dann waren's, äh, erst Kutschen und dann wurde es au also, in der Zeit, w wo wo du ja von schwärmst, da gab's ja wahrscheinlich noch keine Autos, sondern da gab's ja dann Kutschen oder Pferde. Äh, gut, die Pferde s <laughs> hat man nicht erfunden, aber <chuckles> die Kutschen schon. Aber es, äh, wurde ja dann auch, äh, abgelöst durch das Automobil.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ne, ne. Ja. Ja.

Ne, aber, äh, nicht so re also, irgendwie funktioniert's ja auch wie mit dem Smartphone jetzt. Das ist ja auch so 'n Minicomputer und das muss ja ganz mini so Sachen drin haben, damit's funktioniert. Verrückt ist das. <snorts>
Ja. Mhm. Äh, das ist nicht nur das Verrückteste, aber wenn du ich habe a äh, auch ich ja, ich sehe zu viel Fernsehen, aber die die, äh, Apollo-Mission, die zum Mond geflogen ist, in dem ganzen Raumschiff, die ganzen Computer zusammen konnten weniger rechnen als ein Smartphone heute.
Mhm. <laughs> Mhm. Wow, das echt krass. Aber das ist ja auch so 'ne Erfindung, äh, also, ich meine jetzt so der Fernseher, ne? Also, <chuckles> weiß gar nicht mehr was ich ohne Fernsehen also, ich gucke nicht so viel Fernsehen, aber es ist ja trotzdem schön, wenn man einen hat und den man dann ab und zu mal anmachen kann, ne? Äh, Wahnsinn, das Fenster in die Welt. <laughs>
Ja. Mhm, ja, ja, ja natürlich. Oh klar, also, ohne Fernseher, das wäre, ja das w Und weißt du, wenn man denkt, ja, Erfindung, ähm, äh, i die Erfindungen, an denen gerade gearbeitet wird weißt du, wir waren ich w wohne hier in Süd-Kalifornien und da waren wir haben 'ne Tour gemacht, ähm, in Pasadena, wo die NASA okay, wo der, äh, M Mars Rover und und alles von gesteuert wird. Und da hat eine Person da in der Gruppe gefragt, den Mann da: „Ja, was ist denn das Spannendste, woran ihr arbeitet?" Und da sagt er: „Ja, wir arbeiten” die arbeiten an einem Ding, an einem Raumschiff, okay? Und das ist ja, pass auf. Also, das gibt zum Beispiel äh, der nächste Planet ist 200 Lichtjahre weg, okay?
Mhm. Mhm. Okay. Ja. Das ist sowieso auch spannend. Mhm. Ja. Alles klar. Mhm. Oh mein Gott, ist das spannend. Mhm. Ja das ist schon sehr weit. <chuckles>
Ja, ja, das heißt, dass wenn du eben mit der Geschwindigkeit des Lichtes, äh, reist, was falls fast unmöglich ist, dann braucht es 200 Jahre, bis du da ankommst, ja. Okay, okay, es ist unmöglich. Und weißt du, woran die arbeiten? Das ist so 'ne, ähm, äh, Technologie, die die den Raum vor dir kleiner macht, den Raum hinter dir größer macht, dami damit du die 200 Lichtjahre näher sind, weil der Raum kleiner ist, okay? Und ich habe mir das mal gedacht, also, kriege ich meinen Kopf nicht also, da bin ich einfach zu dumm für, muss ich sagen.
Mhm, klar. Ach, du meine Güte, ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Wow. Das klingt sehr spannend. Mhm. Ja. Wow, ne? Na ja, also also, es gibt ja diesen einen Film, „Gravity“, ne? Ich weiß ja nicht, ob du den geguckt hast, aber da ist es halt auch, ähm da geht es natürlich um die, äh also, da da da ist es auch so, dass die irgendwie die Raumzeit das wird wird gebogen. Also, sie haben gesagt, es ist halt irgendwie so man denkt immer, es ist 'ne gerade Linie. Es ist aber nicht wirklich 'ne gerade Linie, der Raum und die Zeit. Und deswegen geht so was wahrscheinlich, was du grad beschrieben hast. Keine Ahnung, ich bin auch kein Physiker oder <chuckles> so. Deswegen ist es so schwer, sich das vorzustellen, aber es, ähm
Ja. Ne. Mhm. Ne, das stimmt.

Hallo und einen guten Montagmorgen an dich. Wie geht's?
Hallo, ich wünsche dir auch 'n guten Montagmorgen. Ähm, mir geht's sehr gut, danke schön. Und dir?
Ach, nicht schlecht. Musst du musst du heute schon ackern?
Mhm. <chuckles> Ne, noch nicht. Äh, <giggles> aber, ähm, na ja, ich habe dann so ne, morgens, wenn ich aufstehe, mache ich erst mal hier so 'n Kaffee mit der Kaffeemaschine und da dachte ich so: „Oh, das richtig gut, <laughs> dass jemand die Kaffeemaschine erfunden hat, wirklich.“ Ähm, die ähm, ne, also bei dir, was denkst du eigentlich, welche Erfindung würdest du nie missen wollen?
<snorts> Aha. Ach so, ja. Ja, also also, ähm ja natürlich erst mal das Internet, ja, und die ganze Technik, die damit umgeht. Äh, könnte könnte ich mir das Leben überhaupt nicht mehr vorstellen ohne. Ähm
Ja, das, <laughs> ja, klar. Ja, das verstehe ich.
Weißt du, man kann ja auch f man kann ja auch irgendwo hinziehen, wo wo man überhaupt kein Internet benutzt, oder, man kann hierbleiben und kein In oder, hierbleiben und kein Internet benutzen. Weißt du, also, äh, w wär 'n bisschen komisch. Ähm
Mhm. Ja, das könnte man schon, aber Ja, aber mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ah, ja, was soll ich da Also Autos, ich ich liebe Autos. Ähm
Ja. <chuckles> Waschmaschinen sind auch was Tolles, finde ich. Ähm
Äh, ja, von von der Perspektive einer Frau vielleicht, ja. <laughs>
Ja, das weiß ich nicht, was soll 'n das jetzt heißen? Wäschst du deine Wäsche nicht oder was? <laughs> Oder machst du das im im Eim im Eimer auf'm auf'm Ofen noch oder wie?
<laughs> Ne, im Fluss. Im Fluss mache ich das gern. Ja, genau. Ja, ganz genau. <chuckles>
Ach so, im Fluss, im fließenden Wasser, ja. Aber generell, wenn wir grad beim Thema fließendes Wasser sind, das ist auch 'ne tolle Erfindung, also ich finde, dass so Dusche, äh, oder auch, dass du einfach den Wasserhahn aufdrehen kannst und, dass da Wasser rauskommt, ne, also das ist ja nicht überall so.
Ja, das stimmt. Ja wo Ne, und weißt du, früher in Europa wusstest du, wie das wie das ging. Also da, die waren ja die Häuser und da waren ja kleine Gassen, ja, und dann dann, äh, äh, schreit 'ne Frau: „Pisse", und der Eimer geht auf die Straße.
Ähm. Mhm. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist sehr un Ja, <laughs> wenn man da drüber nachdenkt, ne, und wenn du Pech hast und drunterstehst, dumm gelaufen. Äh, und dann gab's ja noch nicht mal Duschen, wo du das hättest äh, da musst du in 'n Fluss gehen, ne? Ja, das ist schon, äh, 'ne gute Erfindung.
<snorts> <giggles> <chuckles> Oh Gott.